Allora, ti va di raccontarmi di una volta in cui hai sbagliato e allo stesso tempo hai imparato molto?
Ehm, sì, certo, in realtà, ehm, io, mhmm, purtroppo o per fortuna sono una persona che ritiene nella vita di sbagliare molto, ehm, e quindi diciamo, sì ho qualche episodio in cui è successo.
Okay. Perché ti capita di di sbagliare così tanto?
Ehm, allora penso in realtà di fare un po' di autoironia, ehm, però sì, in realtà penso che comunque nella vita, ehm, ho fatto anche parecchi errori e non mi vergogno a dirlo, ehm, però comunque sono contento anche di averli fatti perché mi hanno fatto crescere. Ehm
Mh-mh. Ma magari questi errori erano mossi ecco, da, mhmm, una certa impulsività, sei una persona impulsiva che agisce magari poco, ehm, non rifletti tanto, ecco cos'è che ti porta poi nel concreto a giudicarti come uno che sbaglia?
Allora, sicuramente una volta ero molto più impulsivo, ehm, questo lo devo dire, ehm, poi crescendo in realtà adesso su sulle cose ci rifletto, di più a anzi, i i in realtà penso ultimamente di ma probabilmente ultimamente sto facendo pochi errori, <chuckles> ris rispetto alla mia media, quindi sono già sono già soddisfatto di questo.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Beh, quindi in qualche modo le tue esperienze ti hanno aiutato anche poi ad imparare dagli sbagli ma, mhmm, se volessimo addentrarci un po' di più nel contesto, ehm, cosa ti è successo? Ecco, se tu pensi ad un errore o ad uno sbaglio madornale, ehm, a cosa pensi subito?
Mh. Ma, ehm, guarda il primo che mi viene in mente da raccontarti è sostanzialmente il primo lavoro che avevo, ehm, proprio finite le scuole, ehm, ho cominciato a fare il commesso nei negozi di abbigliamento. E lavoravo per questo brand, che tra l'altro, ehm, conosciamo tutti, ehm, <smacks lips> che è una catena molto grande, ehm, in Italia ma anche all'estero, ehm, e questo questa catena tratta molto bene i dipendenti, no. Quindi era un ambiente di lavoro molto sereno, stimolante, i colleghi erano molto alla mano, molto simpatici, ehm, il lo stipendio era uno stipendio buono e addirittura ci davano anche i buoni pasto, ehm, c'era il welfare aziendale, insomma un sacco di <chuckles> di belle cose.
Ah-ah. Okay. Mh-mh. Ah. Stimolante, okay. Ah. Eh insomma. <chuckles> Sembra di capire che insomma, dalle tue parole che fosse una posizione abbastanza buona ecco, da da cui
Sì, diciamo, il lavoro in sé non era niente di che. Però l'azienda è è una de diciamo forse una delle aziende dove sono stato meglio a livello, ehm
Mh-mh. Di gestione, proprio di trattamento da parte della dell'azien
Sì, sì, i benefit comunque aziendali erano, mhmm, <smacks lips> erano belli e infatti mi mi mi è capitato poco in giro, ehm, però cosa s è successo? Che io avevo un contratto di 6 mesi
Perfetto. Mh-mh. Sì.
ehm, e e questo contratto me lo sono giocato perché sostanzialmente, ehm, io ero uno degli ultimi arrivati e una volta ho fatto una battuta ad una mia responsabile, ehm, dove sostanzialmente gli ho fatto un, ehm, non so neanche come come definirlo, gl gli ho gli ho detto qualcosa volutamente che non si poteva capire, ehm
Ah-ah. Ah quindi, mhmm, in qualche modo sei stato frainteso mi sembra di capire.
Mhmm, no, no, no, l'ho fatto apposta, ehm, ne nel senso che, ehm, gli ho gli ho fatto proprio questo giochino, gli ho detto qualcosa che lei non non avrebbe capito, lei mi ha chiesto di cosa parlassi e io le ho fatto una pernacchia, ehm, <chuckles> e quindi io, ehm, poi non c'ho pensato ma qualche settimana dopo avevo il rinnovo del contratto, ehm eh sì e per questa cosa qua mi sono giocato il posto, ehm <chuckles> no, no ma ormai è una cosa che ho che ho elaborato, quindi
Ah okay. <chuckles> Ah-ah. Ah okay. <chuckles> No. Ah vabbè, eh insomma <chuckles> mi dispiace però, ehm, mh. Tornassi indietro non lo rifaresti mi sembra di capir
No, in realtà penso che comunque lo rifarei, ehm, perché è stato abbastanza divertente e e poi comunque mi ha fatto crescere quel quella, ehm, quella decisione che è stata presa Sì, sì, sì, perché ho capito che comunque, ehm, negli ambienti lavorativi avevo bisogno di crescere, <smacks lips> ehm
<chuckles> Con l'esperienza. Beh sicuramente ecco, non, mhmm, come dire, ehm, non che sia stato un modo, cioè un una cosa per cui, mhmm, pentirsene poi così tanto, no, perché voglio dire, alla fine si trattava di uno scherzo, forse è stato male interpretato, magari quella persona in questione non aveva particolarmente, mhmm, non so, mhmm, senso dell'umore, aveva poco umorismo e quindi l'ha un po' percepita in malo modo.
Ehm, sì, sicuramente la poteva interpretare in maniera migliore, altre persone l'avrebbero fatto, ehm, però diciamo comunque è stato è stata una decisione che mi ha aiutato in realtà, quindi, perché po
Cosa hai imparato da questa esperienza?
Eh, come ti dicevo ho imparato che sul lavoro soprattutto, dovevo essere una persona più matura, ehm, e e quindi prendere un po' più sul serio quello che che facevo al lavoro, ehm, ma anche mi ha fatto capire che probabilmente non era il posto adatto a me. Ehm, e sostanzialmente dopo che non mi è stato rinnovato il contratto, per qualche settimana non sono stato molto bene a livello di testa, perché ero molto deluso da
Mh-mh. Okay. Quindi comunque diciamo che, ehm, lì per lì a caldo, hai vissuto un po' di emozioni contrastanti ecco, ti sei un po' abbattuto.
Sì, sì. Sì, lì per lì ci sono rimasto male, ehm, però poi una v una volta che, ehm, qua dopo che dopo un po' di giorni che stavo male, ho capito che in realtà, ehm, non non avevo motivo di, ehm, di preoccuparmi troppo perché comunque vivevo ancora coi miei, ehm, e non dovevo di fatto mantenermi avev e e soprattutto era quella era la possibilità perf l'occasione perfetta, ehm, per trovare qualcosa di meglio e qualcosa che mi piacesse di più. Sì, sì, diciam
Mh-mh. Cert Per reinventarti. E cosa hai fatto poi nel concreto per sei riuscito a trovare altro, ehm
Ehm, sì certo ho trovato un lavoro per altri, mhmm, boh, mhmm, per altri 3-4 mesi penso, ehm, sempre nel settore dell'abbigliamento. Ehm, però, ehm, diciamo ho messo da parte più soldi possibili in quei mesi e sono partito per l'Australia. Ehm, quindi diciamo, mhmm, da quella, mhmm, da quell'esperi da quell'esperienza lì ho capito che poi, mhmm, non ero semplicemente nel posto giusto per me, ehm, avevo un sogno che volevo realizzare da tanto e ho deciso di farlo e quindi
Mh-mh. Okay. Da quell'esperienza ne è nata Eh capisco quindi anche perché mi dici: "Tornassi indietro probabilmente lo rifarei", perché in qualche modo questo errore ti ha poi permesso di, ehm, intraprendere, no, questo trampolino di lancio verso verso l'Australia. E parlami un po' dell'Australia ecco cosa mhmm, lì ti è successo qualche episodio analogo, hai anche sbagliato, imparato, che esperienza è stata?
Sì, sì, sì. Sì. Ehm, sì certo, ehm, in Australia anche lì ho ho sbagliato tantissimo. Ehm, ho anche fatto delle cose molto belle, molto, mhmm, diciamo, ehm, che che mi porto nel cuore, ehm, ho l la cosa più, ehm, grande che ho sbagliato in Australia, ehm, i e questa volta qua, ehm, l'ho sbagliata proprio alla grande è stato il fatto di innamorarmi della persona sbagliata, ehm, mentre ero in Australia e quindi per qualche mese, ehm, quando ero lì purtroppo non ho non ho vissuto l'esperienza come l'avrei voluta vivere, perché è stato un po'
Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. In qualche modo questa esperienza ti ha tolto qualcosa, ti levava qualcosa? Okay.
Sì. Sì, sì, poi per fortuna sono riuscito ad uscirne da da una relazione tossica e mi sono goduto i mesi che mi che mi mancavano, ehm, che sono stati molto belli, ehm, però diciamo purtroppo, ehm, s mhmm, <smacks lips> sono incappato in questa persona quì, che mi ha un pò un pò danneggia
Cert Ti ha un po' eclissato, ma, ehm, questa questa esperienza in questa esperienza ecco, parlando dell'Australia di questa relazione tossica, avevi una persona, un qualcuno che ti ha aiutato a mettere ordine nella tua vita o sei riuscito da solo a tirarti fuori da questo problema?
Sì. Ehm, la persona che mi ha aiutata sono stata io sono stato io. Ehm, sì, sì, sì, sì, sì, sì, è stata un'esperienza in cui me la sono sempre, ehm, cavata da solo perché comunque ho avuto anche poco supporto e poi anche perché volevo volevo che fosse così, ehm, quindi di conseguenza
S te stesso quindi mh-mh. Okay. E e in questo caso tornassi indietro rifaresti questa questa scelta o a differenza della prima non la ripeteresti? Cioè, ti ha lasc
No, no, io rifarei rifarei sempre tutto perché comunque anche qu anche questa persona tossica mi è servita, ehm, perché nella mia vita c'è un prima di lei e un dopo di lei, ehm, e quindi mi ha permesso di essere la persona che sono oggi, ehm, e in qualche modo adesso sono più forte per affrontare, ehm, questo questo tipo di dinamiche. Ehm, eh s
Okay. Mh-mh. Certo. Tra l'altro all'inizio mi hai anche detto che oggi sbagli meno, affronti le cose in maniera diversa, forse è proprio perché queste esperienze, questi sbagli, questi erro errori, in qualche modo ti hanno lasciato, no, un qualcosa dentro per cui adesso tendi a farlo meno. E oggi, ehm, come come fai a scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato?
Sì. Ehm, tu dici in generale nella vita?
Mh-mh. Nella tua vita.
Ehm, eh questa è una domanda molto complessa perché poi purtroppo nel purtro cioè nel nella vita ci sono tante cose, no. Ehm, e non sono tutte uguali e quindi, <smacks lips> ehm, bisogna un po', ehm
Beh sicuramente però queste esperienze ti hanno permesso di di acquisire delle delle esperienze, no. Del ti hanno insegnato qualcosa, adesso non so se magari intraprendi un nuovo lavoro appunto, ehm, eviti no, magari di, ehm, di di incappare in qualche guaio o se affronti una nuova relazione la la la vivi sotto un'altra prospettiva.
Sì, sì, sì, sì. Sì, diciamo che c cerco, mhmm, di s semplicemente di fare le cose più co con con la testa.
Tendi a pensare di più.
Ehm, sì, ehm, e poi soprattutto te mhmm, va valorizzo anche molto di più, ehm, quello che sono io, ehm, e quello che che importa a me. Ehm
Mh-mh. Okay, quindi hai trovato il centro di te stesso fondamentalmente, no? Dai più importanza alla tua persona.
Sì, diciamo che Sì, sì, m metto sempre me stesso al primo posto. Ehm, se sempre cercando comunque di di rispettare gli altri, e e e di comportarmi n ne nei giusti modi, ehm, mhmm, però è giusto anche che siccome <chuckles> comunque questa è la mia vita, ehm, nel momento in cui mi accorgo che c'è qualcosa che che non mi piace, che che mi danneggia o che reputo sbagliato, ehm, insomma di, anche di chiudere Sì, sì.
Mh-mh. Beh, certo, certo. Ah-ah. Prendi le distanze, insomma fai un passo indietro ed eviti di addentrarti in questa, ehm, sfera di problemi e dimmi un po' questi, mhmm, questi sbagli, questi errori, chiamiamoli così, oggi ti hanno permesso di poter dare, mhmm, magari dei suggerimenti concreti a qualcuno che ti sta a cuore, voglio pensare ad un amico, a un fratello, a una sorella, ehm, ti capita di poter dare dei consigli sulla base di quello che hai vissuto?
Sì. Ehm, allora sì, mi capita soprattutto con le persone a cui sono legato, ehm, in particolare ad esempio io ho una sorella minore, ehm, e quindi alcune volte capita di parlare un po' della vita, ehm, delle scelte da prendere, queste cose qua, ehm, sì può essere che il mio bagaglio di esperienza di di vita mi permetta di dare dei suggerimenti, ehm, a lei come ad altre persone, però ti dico la verità, mhmm, in realtà io penso che poi <smacks lips> ehm, i suggerimenti che ti dà una persona siano un po' fini a se stessi quindi, ehm
Mh-mh. Cer Mh-mh. C pensi che in qualche modo sia anche giusto potere sbagliare, tra virgolette, "con le proprie mani" per imparare.
Sì, cioè io non sono molto d'accordo sul fatto di, ehm, dare troppi consigli alle persone perché poi molto spesso, primo non li capiscono, perché sono consigli magari che tu dai basandoti su esperienze tue personali e quindi loro stanno vivendo un'altra cosa e non non capiscono quello che gli vuoi dire. E secondo, loro stanno vivendo l la loro vita e quindi è anche un po' presuntuoso pensare di arrivare con la soluzione in tasca.
Mh-mh. Certo, capisco. Capisco cosa intendi, certo.
Ehm, mhmm, c'è c'è tutta una, mhmm, <smacks lips> ci sono ci sono delle delle culture, delle delle popolazioni che al posto, ehm, che cercare di, ehm, costantemente educare i figli nella maniera che vogliono loro, li lasciano più liberi, no. Ehm
Mh-mh. Invece li lasciano più E tu sei più su quest su questa linea di pensiero, su questo modo di far
Secondo me sì, perché comunque s ad esempio quando un bambino cade che corre e e corre, inciampa e cade, ehm, s sicuramente s si fa male, no. Però è anche vero che poi la prossima volta
Ah-ah. Da quell'esperienza ecco, sicuramente
ehm, cercherà di non cadere. Ehm
può trarne insegnamento, certo e mh-mh.
Sì, in realtà m molto spesso la vita ti mette davanti le cose da sola.
Certo, ehm, invece ti è, mhmm, appunto sulla base di questo ragionamento, c'era qualcuno che in qualche modo provava a indirizzarti, a consigliarti? Come reagivi?
Mhmm. Eh così come ti ho detto, ovvero che non capivo cosa mi veniva detto e facevo di testa mia.
Quindi sulla base di quello che hai vissuto ovviamente oggi ti senti di dare consigli, ma allo stesso tempo non troppo, perché ti rendi conto che tu stesso bene o male okay, hai avuto questo riscontro. Bene, io ti ringrazio perché mi è piaciuto davvero tanto ascoltare le tue storie, ehm, grazie per aver portato così tanta energia alla conversazione.
Sì. Sì. Ah grazie a te per avermi ascoltato e ti auguro una buona giornata.